Ờ, cho mình hỏi cái này nhá, không biết thì trong công việc, à, trong cuộc sống hàng ngày của bạn á kìa, thì bạn xử lý stress như thế nào?
Ừm, stress thì có rất nhiều kiểu stress. Mình thấy đa phần mọi người hay stress vì công việc rất là nhiều, kiểu như là, họ bị quá tải quá thế nên là dẫn đến stress. Ừm, nhưng mà
Công việc. Ừm. Ừm hứm, còn bạn thì sao? Tức là bạn có bị stress vì công việc hay là bạn bị stress vì một cái yếu tố nào khác?
Ờ, ừm, thời của mình thì lại ngược lại. Mình bị, ờ, stress vì mình không có việc gì để làm và mình không biết nên làm gì.
Ơ, stress vì không có việc gì để làm á? Nghe nó kỳ kỳ ha. Tức là, kiểu, bạn cảm thấy bạn đang quá là rảnh rỗi hả? Bạn không có biết là mình đang phải là cần làm gì hả hay sao?
Ờ, đúng rồi. Có nghĩa là, như kiểu là, bây giờ trên công ty cũng thị trường lao động nó cũng hơi chán nản ấy. Thế nên là công công công việc ở trên công ty cũng không có nhiều lắm. <chuckles>
Ơi, sao? Ừm, chán nản. <chuckles> Ừm, à, tức là bây giờ kiểu mà, kiểu, bạn có thể nhàn rỗi quá cũng thành dễ bị stress hả? Cái kiểu mà không phải có cứ phải áp lực công việc mà deadline dí thì mình mới bị stress, đúng hông?
Xong <chuckles> Ừm, đúng rồi, thành ra là, ờ, không có việc nhưng mà cũng không có gì để làm. Thành ra là mình bị cảm giác như là mình vô dụng ấy, mình mình không mình không có đóng góp được cái giá trị gì cả, thế là mình tự dưng cảm thấy stress ngang. <chuckles>
<chuckles> Vô dụng, ừm, mình hiểu, mình hiểu cái cảm giác đó. Ừm. Stress. <chuckles> Vậy thì đối với bạn cái dấu hiệu đầu tiên mà bạn nhận thật ra mình đang bị stress là là là dấu hiệu gì?
Mình nghĩ là cơ thể sẽ phản ứng cái điều đấy đầu tiên. Mình sẽ thấy những, a, triệu chứng như là cảm thấy mệt mỏi này, kiểu như là, không phải về tinh thần mà là về thể xác luôn ấy, kiểu như là mình ừm.
Ừm, cơ thể phản ứng đầu tiên. Ừm hứm, mệt mỏi. À, tinh thần, thể xác, hiểu, hiểu. Có thể là bạn, kiểu là, ừm, đau đầu hay là khó ngủ này kia, đúng hông?